Ouais, roulement. En fait, en gros, je me disais: «Heu, le lundi, il faut qu'on fasse ça ça ça, qui et, qui doit le faire?» tu vois? Tout simplement. Et je me rappelle, heu, à l'époque, heu, j'en parlais avec une collègue de travail et elle me disait: «Heu, toute façon, heu, ce genre de truc, heu, ne marche jamais. Tu vas tu vas lui montrer mais, ça va jamais se mettre en place», tu vois? <laughs> Ouais, c'est clair c'est clair, pas du tout positive. Mais en fait, elle me a dit que, elle-même, elle avait rencontré, heu, ce genre de difficultés et qu'elle avait mis ça en place, mais qu'en fait, en gros, heu, son mec, il avait il avait, heu, il avait suivi les instructions pendant quelques jours et, à la fin, tout est tombé à l'eau, quoi. Je lui dit: «Bah, écoute, moi, j'ai jamais mis ça en place, on va voir».
Ah d'accord. Mmh mh. Ah. Très positive, heu la collègue. <laughs> <laughs> Mmh mh. Bien sûr. Et, heu Toi toi, t s comment ça ça a été reçu par ton mari, justement?
Et Bah en fait, heu, bien. Honnêtement, heu, il a super bien réagi. En fait, en gros, je lui ai dit: «Écoute, heu, j'ai fait ça, c'est juste pour se faciliter, voilà. On travaille tous les deux, on a à peu près les mêmes horaires, et cetera. Ça serait bien que tu m'aides un peu plus à la maison, sachant que c'est moi qui cuisine, tu vois? Et je peux pas cuisiner, plus, heu, nettoyer, plus faire la lessive et tout. Enfin, je peux pas m'en sortir comme ça».
Mmh mh. D'accord, ouais. Bah oui, c'est vrai. Et gérer un et gérer un temps plein à côté. Surtout.
Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, ben franchement, il a super bien réagi. Il m'a dit: «OK». Je lui explique, par contre, heu, ce qu'il y a à faire, tu vois? Heu, et ce que j'attends de lui, il me dit: «OK». Bah, dès le lendemain, il a commencé à le faire. Mais super naturel, quoi. Ouais, super naturel.
Mmh mh. Bien sûr, oui. C'est très c'est très positif, ça. Et est-ce que c'est c c'était, heu un changement su ponctuel ou, sur la durée, ça s'est installé?

Ben, en fait, parce que moi, je suis très maniaque. Et heu, il y a il y a des choses pour lesquelles, heu, je suis intransigeante, alors que pour lui, c'est pas grave si on saute un jour, quoi. Par exemple, passer l'aspirateur, c'est pas si important pour lui, alors que pour moi, c'est hyper important. Il faut que l'aspirateur soit passé tous les jours. Et du coup, je pense que, lui, il voyait pas les tâches ménagères comme une contrainte. Alors que moi, si. Moi c'était, heu ça me bouf enfin honnêtement, parfois à partir de 15:00-16:00, tu sais heu, 1 heure ou 2 avant de de rentrer à la maison, ben, je commençais déjà à me dire: «Purée, la maison elle m'attend, je d vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, la maison en bordel».
D'accord. Oui. Je vois. Mmh mh. D'accord. Bien sûr, oui. Ah, donc un petit peu un peu d'anxiété, heu, de tout ce qui est à aborder après, oui. Mmh mh.
Voilà! En fait Voilà, c'est ça, j'avais de l'anxiété liée à ça et en fait, vraiment, c'est, heu, m ma charge mentale, augmentait par rapport à ça. Tandis que lui, ce n'était pas un problème. Si par exemple, il rentrait, la maison, heu, le sol de la maison était pas propre, bah, c'est pas grave ça attendra, heu, jusqu'à qu'on ait le temps de le nettoyer. C'est pas c'était pas un une problématique, une contrainte pour lui. Voilà, du coup, il a jamais été à l'initiative de ce genre d'organisation.
Ouais. D'accord, donc une approche très différe Oui, je vois, donc, heu Mmh mh. D'accord. Et est-ce qu'il y a d il y a il y a des tâches, que seul lui fait ou peut faire et toi tu t'occupes pas du tout? Dans le la vie courante tous les 2.
Ouais, bah, parce exemple ouais, par exemple, ben, comme je disais tout à l'heure, le nettoyage de la litière, moi je le fais jamais. Heu, même s'il est très occupé, ben, c'est quan c'est lui qui continue à le faire. Après, il y a aussi, heu, le fait de jeter les poubelles. Heu, tout de suite j'ai estimé que c'était son rôle et lui il l'avait très bien compris. Après par exemple tout ce qui est cuisine comme je le disais, c'est toujours moi parce qu'il sait pas cuisiner et je n'ai pas non plus envie de le forcer à faire bah, en en fait en fait, je veux pas le forcer à faire quelque chose qu'il déteste. Tu vois? C'est heu en fait il va jamais, heu, faire quelque chose de bon ou quelque chose qui va nous plaire s'il déteste faire ça. Donc, heu, j'ai pris, heu, l'initiative de de m'en occuper moi, tous les jours. Par contre, heu, par exemple pour une machine, c'est très facile de lancer une machine et c'est très facile d'étendre le linge. Et ça prend à tout casser, heu, franchement, étendre le linge, ça doit prendre 10 minutes à tout casser?
Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh. Bien sûr, et si voulez bien manger, heu? <chuckles> Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Bien sûr.
Alors que cuisiner, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est quelque chose que je voulais pas non plus le forcer à faire, mais en contrepartie, bah, il s'occupe de plus de tâches que moi. Par exemple, il va il va faire tout ça, lui.
Mmh mh. Et est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y des choses comme par exemple la mécanique? Si la voiture tombe en panne, heu, s'il y quelque chose qui est cassé pour réparer, est-ce que c'est plus lui qui va le faire ou peu importe?
Oui.

Bah, moi, en fait, en réalité, ça a commencé il y a peut-être, heu, 4 ans de ça. En fait, je me suis dit, heu, j'avais l'impre en fait, avec le travail, je t'avoue que j'arrivais plus à suivre, en fait, heu, en termes de tâches ménagères, heu, le soir à la maison. Et heu, bah, par exemple, j'accumulais la lessive, heu heu, souvent le soir, heu, même la vaisselle heu, j'avais pas envie de la faire. Et en fait, heu, je commençais un peu à, hem, <clicks tongue> à être hostile, heu vis-à-vis de mon mari, en me disant, heu: «En fait c'est à cause de lui, en fait iI f il en fait pas assez!» tu vois? Et ouais, en fait, j'avais l'impression qu'il était pas assez volontaire et, limite, il voyait pas, heu, tout ce que moi je faisais. Et il il donnait en fait, il m'aidait, mais pas assez, tu vois? Mais
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ah, oui. Ah donc d'accord. Mmh mh. Alors, pour toi, son sa sa participation, c'est une aide ou il fait sa part?
en réalité, <blows air> franchement, j'ai un peu changé d'avis par rapport à ça. Avant, je me disais, heu: «En fait, heu, l'homme aide la femme.» mais finalement, je me dis, comme tu enfin comme tu viens de le préciser: «En fait il fait sa part. On vit tous les 2 dans la maison, heu, c'est normal qu'il nettoie sa lessive, c'est normal qu'il nettoie sa vaisselle, et cetera.»
Mmh mh. D'accord. Exactement. Mmh mh. Oui, mmh mh.
Et le truc, c'est que, tu vois, mon mari, il cuisine pas du tout depuis, heu, toujours. Heu, il me l'a toujours, heu, dit, et cetera, il m'a jamais menti là-dessus. Il sait pas du tout cuisiner, il aime pas ça. Donc c'est vrai que moi, ça me dérangeait pas, tu vois, de cuisiner.
D'accord. Oui. OK, il est Est-ce qu'il aime manger?
Oui, il aime manger, c'est ça le truc, donc, heu après, il est pas très difficile, tu vois, heureusement. Mais du coup c'est vrai que tout ce qui est cuisine, c'est moi qui m'en occupais. Après, lui, heu, ça lui ça lui arrivait, tu vois, de passer un coup d'aspirateur sans que je lui demande, heu, de plier le linge et d'étendre le linge sans que je lui demande, et cetera. Mais en fait, je trouvais que c'était pas assez et du coup, un jour, heu, bah j'étais au boulot. Et en fait, cette question elle commençait un peu à m'angoisser, tu vois? Je faisais qu'y penser, à me dire: «Comment je peux améliorer mon quotidien le soir en rentrant du travail sans, heu, finir à pas d'heure et sans être crevée à la fin de la journée?». Et donc, heu, je me rappelle au boulot, entre 12:00 et 14:00, j'avais fait un petit truc, heu, sur, heu, Word, en fait un petit tableau. Et, heu, j'avais mis, en fait, tous les jours de la semaine et toutes les tâches qu'on doit faire au quotidien. Donc, toutes celles de de tous les jours. Et j'avais noté en face
<laughs> D'accord. D'accord. Bien sûr. Mmh mh. D'accord. Bien sûr. Oui Bien sûr. D'accord. Donc une sorte de une sorte de comment dire? Un roulement, c'est ça?